じゃない、あまりにも暑すぎると、今度は、無理みたいですね。まあ、種類とかにもよるかもしんないですけども、その辺は。うんうんうん。あの、日本に住んでるやつだと、まあ、大体。そうですね、なんか、あの、さん35度ぐらいが限度らしいですね。
うんうんうんうん。 へえ。 え、でもだったら日本、結構たまにほら、さんじゅうはちどとかになっちゃうこともあるみたいじゃないですか。夏に。
うんうんうん。 はい。 そうですね、なんか、ああいう時どうしてるんでしょう。その
そうしたら、結構ぐっと、ね、減るのかしら？
うんうんうんうん、まあ、確かになんか、最近になったらちょっと刺されるのが少なくなったなっていうのはありますけど。
うーん。 うんうんうんうんうん。
うーん。

あれは絶滅しましたね。結構昔です。なんか、明治ぐらいに。明治だったかな、なんか大正だったかな、その辺りに、もう、め絶滅しましたね、あれは。
ま。 残念ですよね。で、1回だって、ぜつ絶滅しちゃうと、もう、だって、それっきりですもんね。まあ、今 DNA があるとか言ったって、でもクローンだと、クローンで、ねえ、ちょっとね。
うーん、うん。 うんうんうん。 うーん。 うーん。 なんか、それもクローンで、なんか、次やっちゃうかもしんないですけどね。なんか、マンモスとかなんか、あの
いや、うーん、やっちゃいそうですよね、なんかね。
そう。後なんだったかな。あの、今、あの、ええと、映画監督の、あの、ピーター・ジャクソンが、あの、あの、 えっと、ニュージーランドで、あの、モアって、あの、あの、巨大な鳥が、あの、昔、なんか、昔の大昔に、なんか、あの、絶滅したんですけども、あれを、なんか、あの、ふく復活させるプロジェクトに、なんか、あの、お金をとう投じるとか、どなんか、そんな事言ってますからね、なんか。
はいはいはい。 うん。 おお。 はいはい。 え？それは映画でじゃなくて現実に？